Я говорю, это девушка появилась в твоей жизни или это задания какие-то появились, задачи, э, вот?
Появились задачи. Нет, э, девушки у меня не появилось ещё, к сожалению. <chuckles> А и, а, я пошёл на экзамены сдавать, соответственно, я их сдал. И вот эту неделю я не играл в игры и такой посмотрел на реальный мир. Э, н на за пер первый раз за месяц вышел из дома и понял, то что, ну, что-то я не то со своей жизнью делаю. То есть
Мгм. Мгм. Так. Ага, ну, то есть вот к тебе осознание пришло само, да? То есть если так это перенести на чужой опыт, возможно, надо там как-то пытаться свозить сына куда-то в путешествие, на дачу, в лес, посмотреть, что, возможно, его зацепит, может, это рыбалка, и так как-то вот вырвать его из этого
Да да, по показать ему реальный мир. Да. Я я думаю, на самом деле вот, э, люди, которые, э, допустим, вот прямо живут дома там, э, как в Японии течение хикикомори, да, существует. Мне кажется то, что они на самом деле не то, что там ненавидят реальный мир или там не ненавидят улицу, они просто там не были достаточно долго, я бы так сказал. Я думаю, вот в этом проблема.
из власти экрана. Мгм. Да. Проблема в чём-то другом, да? Мгм. Ты думаешь, они не получили достаточно, вот, опыта реальной жизни и но успели получить большой опыт компьютерной, и та и так как они её лучше поняли, то они остались там, да, то есть продолжать жить, э, вот, придли миры.
Да, и я думаю, это ещё связано с какими-то негативными впечатлениями, да, то есть то, что, а, их там кто-то обижал в школе, вот это такое бывает, но если они ощутят хотя бы там неделю хорошей жизни на улице, скажем так, то это уже, я думаю, сдвинет их как бы вп впечатление.
Мгм.

Ну, меня это иногда расстраивает, то есть, э, потому что я всё-таки надеюсь, то что люди как-то ко мне будут тоже относиться с, э, м, уважением. Э, и да, но всё-таки часто происходит такое, то что вот когда я с человеком начинаю говорить, то он, наоборот, убирает телефон. Например, е мои друзья так делают. Да.
Мгм. Так же, как ты к ним. Понятно, понятно. Так. Ты интересный собеседник, получается. Ты разговором, ну, затягиваешь его вот в это реальное общение. То есть, ну, тоже тратишь силы, чтобы вот победить эти технологии. Ну, т ты молодец.
Да. Победить, э, скроллинг, там, соцсетей и так далее. Э, но, конечно, не всегда получается. Это как бы получается, если такая подвернулась ситуация, и человек, наверно, в правильном расположении духа. Э, м, хотя, я лично, ну, мне тоже сложно там без телефона, потому что часто у меня в телефоне много таких важных событий происходит, и я очень люблю там переписываться с кем-то, соответственно, и читать ленту. Хотя я, кстати, не скроллю там вот "Тикток", "Ютуб шортс". Да, я их не скроллю, у меня вообще нет "Инстаграма", у меня его в принципе нет. Э, я читаю посты в "Твиттере", вот текстовые посты всё-та
Мгм. Понятно, да. И рилсы, вот эти шортсы, да, вот это не про тебя. Мгм. А слушай, ты не скроллишь их как, э, ос такое осознанное решение, чтобы, ну, время в трубу не улетало, или просто тебе нь тя невозможно заинтересовать таким быстрым дофамином?